え、今、SNS 色々使ってらっしゃると思うんですけど、そのエスエヌデスへの言葉遣いとか気を付けてることあります？
はい。 SNS の言葉遣いは、普段自分が話している言葉よりも、すごい気を付けてます。
え、どういった点で？
あの、やっぱり SNS って、あの、例えばラインとかだったら、あの、友達私は仕事では使ってないので、あの友達だけなんですけど、あの
はい。
顔が見えないじゃないですか。
うーん、そうですね。
うん、なので、あの どどっちにも取れる時ってありません。怒ってる、なんか、怒ってるのか怒ってないのかわからないっていうか、否定形なのか、なんか、いい感じなのか悪いのかわからないみたいな。
ああ、あの <laughs> 承知しました、で終わるとか、そういうのはどっちかわからないですよね。
そうですね。 うん、なんかあ、なんか機嫌悪くしちゃったのかなとか、そういうのを結構考えるので、私は結構あの絵文字を結構つけるんですね、最後に。
<laughs> ああ、はい。
うん、まうん、た例えば友達がなんか、ややらかしてしまって私に謝って謝ってきますよね。そういう時に「全然大丈夫」って言って「大丈夫だよ」って言って、ニッコニッコリマークをつけると
ですよね。 ああ。 はい。 うーん。
うん、あの、え、や、本当に気にしてないよっていうのが伝わるかなと思って。
なるほど。
うーん、なので結構あの絵文字は多用しちゃう方ですね。
<laughs> あ、じゃあえっとゴミ語尾を変えるとか、あの例えばですますをするよとかにするんじゃなくて、あの、ちょっと語尾に、え、絵文字をくっつけるみたいな感じで、こう雰囲気を明るくするみたいな形ですか？
ええ。 そうですね、あの、語尾もなんか柔らかい感じは気をつけてて、「よよ」とかだだと「よお」までわざわざつける。
うーん。 へえ。
うん、よとよで終わる時もあるしまあ、ありますけど、よおにすると、大丈夫だよおになるので、なんか明るいかんうん。
うん。 ああ、ちょっとそうですね、明るい感じがしますね。
うん、なで、そういうのは、うーん、だから気づ気をつけてるので、結構 LINE を送るのに時間が掛かります。
<laughs> あ、そういうこう、どう取られるかを頑張って考えちゃうせいでということですか？
そうですね。
へえ。
うーん。で、X とかは、あの、ちょこっと書く時があるんですけど、あの、X って誰でも見れるじゃないですか？
はい。 うーん。
なので、あの、私自体は、えっと、自分が発言する限り
はい。
向こうも言ってくる権利があると思っていて
うーん。
なので、あの、まあ、批判されることはあるだろうなとは思っては書いてるます。
うーん。
だけど、やっぱり、何て言うんでしょう。 だうん、できれば誰も傷つけたくないので。
ああ。
あの、言葉はほんとに柔らかく、なそそうふに思ったりしましたみたいな感じで、なんか、断定形で話したりはしないですね。うん。
おお。あ、ここでもやっぱり、こう、語尾を柔らかくするみたいな形ですか？
そうですね、例えば例えば例えばの例ですけど、赤ちゃんがギャンギャン泣いてるとするじゃないですか。
はい。 はい。
で、ええ お母さんがなんにもしてない。
うーん。
で、そういう場面があったとしたら、なんか いなんか、心の中で思っちゃうのは、なんであやさないんだろうって
ああ、はい。
思うんですけど。それを、なんであやさないんだろうってそのまんま書いちゃうと
うーん。
やっぱり問題。
うんうん、そうですね。
うん、まあ、もん問題っていうか、まあちょっと炎上するかなっていうのはうん、予想はできるので、なんか赤ちゃんから赤ちゃんがさっきからギャン泣きしてるけど、なんか相当気分が悪いのかなあみたいな。
ああ。 ああ。
うーん、そのぐらいに抑えるようにしてますかね。
あ、じゃあこう誤解を招かないと言いますか、そういう言い回しを変えるっていうような感じでやってらっしゃるということですか？
そうですね。なので、X は逆にすごい気を使いますかね。
ああ。
うん。
な、あのなんかこう炎上しちゃったりっていうことってもしかしてありました？
なんか。 いや、炎上したことはあんまりその何て言うんでしょう、ネガティブ系な投稿は基本しないようにあ、にしてるので、そんなに炎上したことはないんですけど、うん、あの1回メールでちょっと誤送信しちゃったことがあって。
うんうん。 はい。 ああ、ありますよね。
はい。で、その時はあの、ま友達4人ぐらいでえっと話してた、ほんとに自分の話し言葉で書いてるのが、あの、仕事先やら全部でいっちゃったっていうことが
うーん。 おお、おお、それはそれは。
あってそいですぐ気づいて、あの、あ、すいません、削除しだあの読まないで削除ししてくださいってあの全員に送ったんですけど、あのある方からメールが来て、なんかたまたまそのえっとメールの中で、ええと、ああたしが行っているその内科の先生が
はい。 はい。 はい。
とてもよく休むんですね。
へえ、いついつもなんか休診みたいな？<scoffs>
なので、あの先生そうなんです。すごい休診が多くって、であの先生ってすごい腕はいいんだけど、あの、えっと、あれが多いよねみたいな、あの休診が多いよねみたいなことを書いたら、なんかその方には読まないでって言ったんですけど、やっぱり読んでて
へえ。 ああ。 <laughs>
それで、実は、ちょっとなんか、ご家族、子供さんがちょっと色々あってうん、そそれで、その、子供さんの関係でよく休むっていうことが分かって。
はい。 へえ。
それで、なんか、ああ、なんか、一方的に、なんか、その、自分の知らないことで、あの、発信しちゃっても、その方にはその事情があって
ああ。
あの、あ、ちょっと不用意な発言だったなっていうふうにうん。
ああ、いや、でも、ね、あの、わからねいかつくったことだから、知らな知らなかったことだから仕方ないと思いますよ。
そうですね。ま、ただやうん。
うーん、休止の時にはい、何かそういう通知があったんだったら、多分そういうことは書かなかったし、思わなかったと思われるので。
うん。 うーん。そう、でも、ま、やっぱり、いろいろ自分の知らないところで、ま、いろんな事情があるんだなっていうことをその時思ったので、まず、あの、そこで学んだのは、誤送信したら全員が読んでるっていう。<laughs>
うーん。 <laughs> うーん、すごい、すごい学びですね。<laughs> やっぱり。<laughs>
<laughs> めっちゃめちゃ、めちゃめちゃすごい学びで、<laughs> いや、でもほん
ま、人間の性ですよね、読んじゃうっていうのは。
そう。読んじゃうっていうのは。で、ま、ほんとに、あの、そんな悪いこと書いてなかったから良かったんですけど、例えばそこで、なんかちょっと、こ、なんか友達の悪口みたいな
うーん。 ああ。
ことを書いてたら、それを仕事先に送っちゃったわけですから、もう、私、人生積んだなって。<laughs>
<laughs>
思うので、なので、ちょっと気を付けてますかね。
うーん。 ああ、まあね、でも、誰でも、ふふいのは今の時代、ありうありゆるやつですからね。ちなみにはい。お仕事の方では何かこう、えと、あの、何ですかね、あの、職場のガイドラインとか、こういうのはあの例えば SNS はこういう風に使うならこう使ってくださいとか、メールはこうしてくださいみたいな、ガイドラインみたいんなあるんですか？
うん。 そうですね。 いえ、特に会社の方ではないんですよね。あの会社の方ではあの、全く使わないので、SNS は。なので、もう SS え SNS はもう完全なプライベートなので、あの、プライベートのえっと任せますと、まあ、社会人社会人の普通な、あの、あれで気を付けてくださいっていうのと、会社のことは、もう一切書かないでくださいっていうのがありますね。
ああ。 うーん。 はい。 ああ。 ああ、なるほど。じゃあ、う、あの気を付けるべきは、ま、メールメールだけみたいな。
うん。 そうですね。ま、あとは、なんか、最近あったこととしては、あの、ちょっと、ええと、同窓会の幹事をやったことがあるんですね。
おお、はい。あれって大変だって聞きますけど、どうですか？
で。 すごいすごい大変なんですけど。
<laughs>
それで、ええと、男の方の男性の幹事が1人と、私が幹事をやったので、その男性の方と、ええと、ちょっと、密に連絡を取らなきゃいけない。
はい。 うーん。 あ、そうですね。場所から何から、メニューからみたいな。
そうなんです。だけど、やっぱり、結婚私も結婚して、あの、その方も結婚されてるので、あの、それが万が一、その、奥様の目についた時
うーん。 はい。 ああ、なるほど。
はい、申し訳ないなっていうのがあって。なので、必ず、あの、えっと、もう、すとん、めちゃめちゃ仕事モードで書いてました、それは。
うーん。 <laughs> あ、もう、万が一奥様に読まれても誤解を受けないようにという感じですか？ああ、賢い。
うん。 そう、誤解を受けないように、あの、本当にそれは、ですます調で、なんか、お疲れ様ですから入って、いっつも、なんか、同窓会の件ですがって、もう、それしかないんですけど。
<laughs>
<laughs> だから、万が一その通知が見えてしまっても、お疲れ様です、同窓会の件ですが、ぐらいまでが多分見えるんだろうなっていう。うん。
はい。 うーん。お、ちゃんと用心されてますね、素晴らしい。
そうですね。あの、そういう風にして、なんか、お互い、その、お疲れ様です、同窓会の件ですがっていういうので、ですます調で、あの、書いてましたね。
うーん。 ああ。 そうですよね、LINE とかだと特に、あの、最初の1、2文が表示出てくるので、それで、いろんなまずいことがバレたっていうのは、あの、いろいろ話で、社会で聞いた話でございます。<laughs>
うん。 うん。あの、いいろいろ、うん、ん、そうですよね。なので、それはちょっと気使ったかなって、最近ちょっとそれは気使いましたね。
うーん。 え、じゃあ、その同窓会の連絡する時は逆に、こう、絵文字も少なくしたり？
あ、そうです。もう全然絵文字はなくって。はい。もちろんスタンプも送らず。
<laughs>
ええ、めちゃめちゃ気使って
ええ。
送りました。うーん。
やっぱり絵文字とスタンプでかなり印象変わると思いますか？
と。 私は思いますね。うーん。なので、あの、すうーん、スタンうーん、やっぱりスタンプとか送ると、なんか、親しげな仲なのかなとか、うん、あの、そういう感じを出せるので、ま、その、使い分けは私はしてますかね、だから、あの、ビジネスでは使ってないですけど、そういうビジネスライクな時は、絵文字なし、スタンプなし。
うーん。 うーん。 おお。 ああ、なるほど。
うん。普段だったら了解とかオッケーとかいうスタンプを送るんですけど、了解しました。
はい。 <laughs>
<laughs> <laughs>
え、じゃあ、改行とか、その、句読点とかはどうですか？あの、使い分けたりします？
<laughs> ああ、友達とかの場合は、結構見やすいようにしてるんですけど、あの。
あ、じゃ、改行が多めになるとか。
改行多めになりますね。で、あの、短いのポンポンって送る時もあるんですけど、えと、その、同窓会の場合は、も、1つだけ、1つで長文。
へえ。 はい。 <laughs> ラインの長文って結構きついんですが、仕事だからしょうがないですね。半分仕事だし。
<laughs>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
<laughs> ああ、なんか、こう、行間からもね、こう、疑われたくありません、これは仕事ですみたいなのがにじみ出てくるような文章ですね。<laughs>
そうそうです。にじみ出てくるような で、最後、以上よろしくお願いしますみたいな。
<laughs> いや、お疲れ様です。え、じゃあ、逆に友達、はい。
うん、ま、だから、あ会った時に会った時に、同窓会で会った時に、あれ何って言われて。
<laughs> あ、もう、同窓会は無事開催されたんですね、よかったよかった。はい。
あ、無事開催されたんですけど、「あれ何？」って言われて、「いや、一応気使ったんだけど」とか言ったら、「いや、いや、どうしちゃったのかと思って」とか言って。
<laughs> あ、全く同級生らしさがない、あの、クラスメイトらしさがない文章だったわけですね。
そう。 そう、「どうしたのかと、怒ってるのかと思った」ってやっぱり言われて、「いや、一応すごい気使ったんだけど」ってさ、あ、そういうことかと
<laughs> ああ、そういう感覚、男の人の方が鈍いですもんね。
言ってました。 そうですね、うん。
うーん。ああ。
ま、でも、あの、そうやって気をつけてます。
素晴らしいです。やあ、かなり、あの、私も勉強になりました。すごいありがとうございました。
はい。 いや、こちらこそ楽しいお話ありがとうございました。
はい、では失礼します。
はい、失礼します。